あのですね、私結構そのモチベーションの波に結構振り回されている状況でして、かなりその状況がまた困ってはいるんですよね。
はい。 あ。 ううーん、はい。 はい。うーん、モチベーションの波なんですね。うん、あ、まあ、いろいろ、まあ、モチベーションっていうとそのなんて言うんでしょう、あの、せい日常生活ん中でいろいろな、こう、ま、事柄はあるとは思うんですけれども、えっと、例えば仕事であったりとかなんかどうどういったことへのモチベーションの波ってのが一番今気になっているんですかね。
<clears throat> ふんふん。 はい。 ふん。 はい。 ふん。 はん。 ふん。 そうですね。仕事は比較的こう常にモチベーションを保ててはいるんですけど、何でしょう、その傍ら自分でこう、うう選んだ道にもかかわらず、ちょっと大学院に今あの夜間で通ってるんですけど、そこでかなり何でしょう、自分の研究活動とかに対するモチベーションっていったところがすごい波がもうブレブレでして
うん。 ええええええ。あ、はい。うん。 はい。 ああ、そうなんですね。うん。 ほう、くんなるほうんうん。うん。 はい。うーん、大学院あ
うーん。しようと思っていることも進まないって感じですね。
え、それじゃあ勉強、勉学へのモチベーションが一歩波があって、ま、それに少しちょっと悩んでおられるというような感じの様子ですね。ああ。あ、はい。
ふん。 うん。 そうなんですよ。なかなかそこが保てないところになってますね。
うーん、じゃ、仕事は仕事でされていて、そちらの方は概ね順調という感じですか。
うん。うん。 あ、そうですね。なんかもう仕事の方は多分その、自分がしっかりやらなければ周りの人に迷惑をかけてしまうみたいなちょっと気持ちもあって、あのそこは常にモチベーションを保ててはできているかなって感じですね。
はい。 うん。うううん。はい。 あ、はい。うーん、そういうことなんですね。え、と言うと、え、ま、勉強の方もやっぱりでもせっかく大学院へかっておられるっていうことはこうきるだけあれですよね、こう、え、順調にこう研究を進められて、卒業したいというところですよね。え。
うんうん。 うん。うん。 うん。 うん。 ああ、そうですね、ほんとにもうきっかり、あの、延長とかもせずに、あの終えたいなっていう思いはほんとにあって、それこそほんとにお金も払ってるので、なんかそれはもったいない、ん、から、この時間をうまく使わないと、と思いつつ、なんかこう現実逃避してしまうじゃないですけど、そういうところがすごいあるんですよね。
はい。 うん。う はい。 ええええ、え。 そうですね。 うん。 はあ。はい。 ま、おそらく大学院ということなので、だいたい二年課程とかですよね。うんうん。で、やっぱりその、まあ、一般的には単位を取るっていうことと、まあ、あの例えば修士課程であれば修士論文を出すというようなことだとは思うんですけれども、えっとちなみに差し支えのない範囲どんな勉強をされているんですか？
うんうん。 そうですね、はい。 はい。 そうですね。 はい。 うんうん。